Eee, yani ol olabiliyor. Açıkçası, eee, şöyle olabiliyor bazen. Belki, yani, şöyledir ya, hani, sonuçta bir filmi baştan sona izleyip o kişi kendi zaten o karaktere girmeye çalışır ama düz çeviri metnine dublaj yapmaya çalışınca hissettiriyor kendini. Hani, bu belki bir duygu, belki bir alışkanlıktan geliyor. Eee, yani, şey diyebilirim. Biraz böyle açıkçası Almanca'dan bahsettim. Almanca mesela dublajına çeviriyorum. Altyazıyı da Almancaya alıyorum. Şöyle olduğu oluyor: Konuşulan, eee, dublajdaki Almanca ve altyazı bazen senkronize birbirini takip etmediği Evet olmayabiliyor. Hani, eee
Bu tür platformlarda yani. Evet. Evet, tabii. Hı hı. Hı. Olabilir, hı. Hı hı. Evet. Hı. Ha, olmayabiliyor değil mi? Evet. Ona çok dikkat edilmesi lazım ama tabii.